И уже в этом случае- никаких резких высказываний, никаких обидных фраз, ничего обидного. Человек уже сам принимает решение, как воспринимать входящую информацию. То есть я визуально подаю, э, пример, что вот это всё-таки, э, вежливо и прилично, и манеры нужно соблюдать. И вот, видишь, я же, вот видишь, как вк вкусно, красиво кушаю напротив тебя. И я думаю, что очень часто это срабатывает.
Мгм. Ну, возможно, хотя, конечно, стопроцентный результат никто не гарантирует. Вот у меня такой вопрос.
Да уж, тут <laughs> Да, это очень 50 на 50.
Да, вот даже про чавканье- такой, казалось бы, э, вроде бы ничего не значащий, эм, процесс как бы, но б по большому счёту, ни на что не влияет. Просто, ну, неприятно. Вот. И тем более, как бы, чавкаешь не ты, да, то есть тебе, по идее, не должно быть не стыдно. Но вот если разница: м молодой человек, там, ну, муж, допустим, и вот ребёнок. То есть ведь есть же разница, потому что ребёнка ты хочешь научить, как правильно, и детей нужно учить. Потому что, как правило, они с 1 раза <chuckles> ничё не понимают, либо даже не хотят ничего слышать. Ну, хотя тоже дети разные, да, б так. Но почему такая разница для людей? То есть для ребёнка это как бы не считается, м, что обидишь прямотой, то есть, м, человек так сделает. А вот со взрослыми уже нужно поступать иначе.
Мгм. Я думаю, что вот восприятие информации у ребёнка и у взрослого разное. И я думаю также, что всё-таки, когда мы пытаемся научить ребёнка- я не имею ввиду чужого ребёнка, вот, <laughs> своего ребёнка. Да. Да. Т всё-таки есть какая-то надежда, что всё-таки эти правила и эти манеры, э, этому ребёнку пригодятся, когда он вырастет. И ему это поможет иметь, э, больше, скажем, уважения и влияния в обществе.
Ну, кстати, да, чужого ребенка нельзя трогать тоже. Мгм.